Iıı, çok değil aslında, böyle 40 dakikalık diziler galiba. Iıı, işte b ilk 1 sezondu galiba, 10 bölüm falan olduğunu hatırlıyorum. E bunu da, bu da mesela benim için bir kriter. Ben böyle 8 sezonlu, işte her bir sezonu yi 15 bölüm falan o mesela bir yerden sonra bence senaryo tekrara düşüyor çok yaratıcı değilse, eee, senarist. Eee, onlardan biraz sıkıldığımı söyleyebilirim ya da o kadar vakit ayırmak istemiyorum ya çok seçenek varken aynı dizinin 8 evet, 8 sezonu da izlemek mesela zaman kaybı gibi de geliyor bazen bana.
Evet. Anladım. Hımm. Çok uzun sevmiyorsun. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hımm. Çabuk çabuk bitsin. <chuckles> Hı hı. Evet, peki öyle, eee, hani, bir oturuşta, ııı, 10-15 bölüm falan izlediğin oluyor mu? Hani, o kadar çok, uuu, izliyor musun? Bazıları öyle izler ya.
Ya, evet. Dizi maratonu diye bir şey var. Ben mesela, hiç öyle bir insan değilim. Hatta bir dönem böyle, ııı, işsiz kaldığım bir dönem oldu ve kendi tercihimdi bu ve kendime şöyle demiştim. Herkes gibi oturacağım ve bir dizinin işte 2 sezonunu izleyeceğim falan, asla yapamadım. Yani, bir tek herhâlde Emily in Paris dizisini öyle art arda 4 bölüm, 5 bölüm izlemişimdir. Ama onlar da 30'ar dakikalık, evet, 30'ar dakikalık olduğu için ve çok çekici olduğu için mesela onu yaptım. Onun dışında yapmadım, yok. <chuckles>
Hımm. E Evet. Diziler izleyeceğim. Hı hı. Hımm. Evet. Maksimumun galiba. <chuckles> Çe çabuk biti evet. Hı hı. O zaman böyle Emily in Paris gibi dizileri falan da, ııı, seviyorsun yani, hani, kısa daha, aaa, hafif, eee, ımm, biraz komik biraz, ııı, günlük hayatın içinde. Eee, peki, eee, biz başta bana şey demiştin, eee, hem konulara bakıyorum hem de biraz oyunculara diye. Biraz da oyuncu seçimini anlatır mısın?
Evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet.

Ya, oyuncu seçimini aslında Türk dizilerinde yaptığımı söyleyebilirim. Çok yabancı oyuncularla ilgili o kadar, ııı, kriterlerim yok. Çünkü o çok değişken. Yani, işte İran sineması ya da İran dizileri farklı, Norveç dizileri farklı. O o kadar oyuncuyu tanımam mümkün değil ama Türk dizilerinde ya, mesela, Kral Kaybederse'yi seyrediyorum. Yeni yakınlarda, hani, Tü-Türkiye'de yayınlanan bir dizi. Mesela Halit Ergenç ve Merve Dizdar için izliyorum. Yani, hikâye böyle çok çekici gelmese de, yani, oyunculukları izletiyor diziyi. Yani, kesinlikle senaryodan bağımsız izliyorum. Halit Ergenç sadece mi yüz mimikleriyle, mesela, o canlandırdığı karakteri ortaya koyuyor. Iıı, bu bu Evet yani bu buna bakıyorum. Berkay Ateş severim mesela; yine tiyatrocu kendisi. Onun oynadığı Magarsus dizisi vardı mesela, dijital platformlardan birinde. Yine Merve Dizdar'la oynamıştı. Merve Dizdar da Cannes Ödüllü bir oyuncumuz sonuçta. Mesela, onlar varsa, o dizinin, hani, bakmadan senaryosuna izlerim yani.
Hıh. Tamam. Hı hı. Evet. Evet. Hıı. Evet, beğendiğin oyuncular. Hı hı. Evet. Çok doğru. Hı hı. Evet, güçlü bir oyuncu. Hı hı. Eve Doğru. Peki, böyle, eee, oyuncular, ııı, ya da 1-2 oyuncu çok kuvvettiği hâlde, eee, konu çok ilgini çekmiyorsa ya da, hani, çok önemli bir konu dönmüyorsa ortada, yine de izlemeye devam ediyor musun? Bu konuda, ııı, seçimin nasıl oluyor?
Hımm. Hımm. Yani, bırakırım herhâlde. Mesela, şey vereyim, Bahar dizisini örnek vereyim. Orada Demet Evgar var, çok beğenirim. Iıı, mesela o oyuncu onun oyunculuğunu da. Evet, evet, ııı, ama Bahar dizisi bir yerden sonra o kadar, hani, bence bana göre, eee, saçmaladı ki senaryoda. Mesela, onu bıraktım yani. Çok, ııı, şey geldi, d doğaüstü geldi yani. Bu kadar da olmaz, hani, bu kadar da tesadüf olmaz. Hani, hayatın normal akışına ters bu. Zaten sonradan, hani, bir Kore dizisinden uyarlama olduğu falan da söylendi ama olmadı yani. O tutmadı. Demet Evgar'a rağmen bıraktım mesela onu 5'inci bölümden sonra.
Hıı. Evet. Doğru, hı hı. O da ödüllü bir, eee, sanatçı, değil mi? Evet. Hı hı. Evet, hı. Anladım. Hı. Evet, hı hı. Evet. O zaman, ııı, konu galiba, ııı, daha önemli oluyor ama hem konu hem de, eee, oyuncular iyiyse, eee, tadından yenmez diyorsun. <laughs> Peki, iii, e değil mi? Eee, evet, eee, aslında, aaa, haklısın. Hani, bir sürü insan aynı şeyi yapıyor, anladığım kadarıyla. Eee, hem konu hem de oyuncular güçlüyse, iyiyse, eee, seyretmeye devam ediyor ama işte senin gibi, eee, kısa diziler, eee, s ve hafif komedi içeren diziler seyretmeyi sevenler var; işte, eee, biraz, ııı, uzun, daha konusu ağır dizileri seyretmeyi sevenler var. Eee, senin bu durumun moduna göre değişiyor mu, yani, eee, genellikle ne zaman nasıl dizileri seyrediyorsun ya da en çok dizi izlediğin, iii, günün bölümleri ne zamanlar?
Evet. Kesinlikle, kesinlikle. <chuckles> Çok iyi var öyle. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hımm. <chuckles> Hımm.